Alam mo ano, ah, hindi ko maunawaan yung nararamdaman ko. Ah, yung relax kasi na gusto ko, minsan gusto kong may times na gusto kong makasama yung family ko 'no, na mamasyal, mag ah, mag-beach ganun, or hindi kaya need kong yung' dito naman ako sa bahay. Gusto ko yung relax na yung bang, ah, makapagbasa man lang ako, makapanood ng mga movies, yung mga ganun. Pero, ah, everytime na na gaga gagawin ko yun, parang hindi ko alam kung, ah, ah, mood mood swings ko yun. Parang nababa-bad mood ako. Yung bang biglang tatamarin na lang ako, or biglang may times na parang gusto ko lang matulog na lang, yung mga ganun. Kaya 'yong gusto ko sana yung bang, ah, buhay na buhay ako para ma-enjoy ko naman 'yong 'yong mag-a mag-unwind, ah, mag-swimming, 'yong mga ganun. Pero, ah, hindi pero hindi naman ketdi palagian na ganun 'no. Pero most of the time na, ah, gusto kong gawin 'yon na mag-relax do'n naman do'n naman parang umaatake yung ganun ko. Yung kumbaga, minsan parang sige ang boring parang ayoko nang kausapin 'yong family, or in fact dapat, 'di ba, kung pupunta kayo ng mga magbe-beach, uh, magswi-swimming gano'n dapat sana energetic kayo, 'di ba, happy. Pero sa akin, minsan ma ham happy tapos maya-maya eh, parang parang ayoko nang magsalita, parang nawawalan ako ng level ng energy, gano'n. Sa tingin mo ano kaya ang ano ano kayang, ah, kumbaga meron ta ah, kumbaga hindi ko kasi maintindihan 'yong mood ko. Hmm, kung minsan eh, sabi ko, magpaano kaya ako psychologist, bakit gan'to 'no, na every time na kahit gawin kong mag-relax mag magbasa, gano'n pero parang nawawalan pa ako ng gana. Parang, hmm, hayaan mo nang pagbabasa parang gusto mo na lang itulog, kung kasama ko naman family. Minsan parang nawa wala pa akong ano mood na makipag-usap kahit na sa harap nila, harap ko sila yung ganun.
Mm. Ayan, una-una 'no, talagang normal, kumbaga, ah, may mga ganito talagang sitwasyon na hindi lang ikaw yung nakaka-relate. Kumbaga madami din na parang, ah, nakakaranas ng ganito. Pero, ah, bago yun 'no, kailan mo ba talaga madalas nangyaya ah, kailan ba madalas nangyayari 'to, o nararamdaman mo yung ganito?
Bakit kaya? Mm. Oh, minsan kapag, ah, may siyempre mga babae, may regla. Pero kahit na wala akong regla, meron times na gano'n. Yung bang, "Hmm, ayoko na nga lang manood," yung gano'n. Pero sabi sabi, tapos mamaya-maya, bakit ba gano'n yung ano ko, gustong-gusto ko naman manood pero biglang nawawalan ka na ng mood, na hayaan mo na, hmm. Ah, o gusto ko ng matulog, yung kahit magbabasa ako, parang mas gusto ko ng mag-ano, humiga, yung bang gusto ko ng walang kausap, yun. Kahit gusto ko pang makipagbonding, ganun sana, wala, parang dito na lang ako sa kwarto. Pero hindi naman ako ganun.
Mhm, oo. So, parang ano 'no, talagang minsan hindi mo rin siya talaga alam. Di mo maintindihan. Ayun.
Oo, hin oo. Actually, hindi ko maintindihan kung ano yung ano, kung bakit nagkakaganon. Kaya sabi ko, there's something wrong ba sa ano ko sa sa sa akin? Kasi sabi ko 'yon. Kasi akala ko, pag ni-reregla, akala ko may yung parang magmo-mood swing, pero hindi eh. Bakit kapag katap uh-huh, uh, halimbawa tapos na yung regla, gano'n pa din, may times na gano'n. <sniffs>
Mm. Ayan, pero ano yung mga karaniwan mong ginagawa 'pag ganyan, di ba? Ah, parang, ah, nag-scroll ka ba, nanonood ka ba o natutulog na lang para makapag-relax, paano ba?
Hindi nga ako makanood, eh. Parang, hmm, gusto ko manood tapos minsan, madali akong, ano, mawalan ng mood. Kunware, ay ganyan yung panood. Hayaan, ayoko na, yung ganun? Na hindi ko naman alam kung bakit ganun? Eh, ang ganda-ganda naman ng ng movie para sa iba. Tapos, yung yung binabasa ko pa minsan, okey naman. Pero parang wala na ako na kumbaga, may times pa na, "Ang lungkot naman nito. Ayoko na nga lang basahin." Yung ganun?
Mm. Hmm, oo. Parang parang ano, 'no? Parang minsan, parang mabigat siya. Kumbaga, parang kahit anong gawin mo, hindi pa rin talaga, ah, bumabalik, no? Alam mong ganun?
Oo. Tapos, kahit kahit binabasa ko siya, parang hindi na-a-absorb ng mind ko. Kasi hindi nga 'yong, walang-wala 'yong drive na mag wala kang wala ka sa mood na, "Ay! Eto, tatapusin ko. Parang wala naman akong wala naman akong, mapapala dito." 'Yong gano'n. Kaya tutulog ko na, <chuckles> ganun. Hindi ko actually maunawaan kung bakit ganun? Kaya sabi ko, ah, magpatingin kaya ako or sa tingin mo, normal kaya ang ganun? Or ano, ah, yung kailangan kong gawin?
Mm. Ayan, alam mo
Oh.
Ayan, ayan okey na. Um, um siguro ano, minsan talaga 'no, ang problema ay hindi kakulangan ng oras 'no, kundi siguro, um, baka sobrang daming mental input, 'no? Nandiyan yung trabaho, may mga nakikita ka sa social media tapos idagdag mo pa yung responsibilities mo. So ang nangyayari ay kahit nakaupo ka na 'di ba, kahit tina-try mo na mag-relax talagang naka-on pa rin yung utak. So siguro puwede mong gawin 'to although pakiramdam ko ginagawa mo naman na siya, eh, maglaan ka ng 5 to 10 minutes na transition time bago mag-relax. Yung parang ano lang, parang hindi mo bibiglain yung katawan mo, yung utak mo papunta sa sa ganong bagay ulit, 'di ba? Tapos siguro isulat mo rin muna yung mga iniisip mo bago magpahinga, para kahit papaano, eh, nailalabas mo 'di ba, na-ve-vent out mo at hindi siya naiipon. Same din kapag matutulog ka na kasi, ah, mahirap din 'di ba, kapag talagang dinadala mo siya hanggang sa pagtulog. Tapos siguro isa pa din is yung pag-se-cellphone siguro iwasan din muna kung kaya 'no, yung mabilis tapos stimulating talagang content kasi hindi agad nagre-relax ang isip kapag kailangan mo na, na may mga ganito ka pang iniisip. So ang puwede mong gawin, eh, pabagalin kumbaga bago ka makaramdam ng pahinga para kahit papaano, eh, que na 'yon ng katawan mo na okey, ah, sa ganitong oras dahil medyo wala na akong iniisip medyo kalmado na, di ba, puwede na magpahinga gano'n. 'Yon siguro, ikaw ba, eh, nagi-guilty ka kapag nagpapahinga? Lalo na kapag, um, talagang, ah, ah, um, puspusan ka sa trabaho or kumbaga gusto mo laging productive, ikaw ba eh nagi-guilty rin sa pagpapahinga?
Sigu Mm. Mm. Oo. Mm. Oo. Oo, kung hin minsan, hmm, ano ba ‘yan, in instead na magpahinga ako, parang wala na. <chuckles> Gano’n ang nararamdaman ko.
Hmm, mm. Ayan, oo, kasi kung sanay ka talagang laging may ginagawa, 'no, maaaring nakakabit ''yong pahinga sa guilt kasi parang pakiramdam mo, may mas dapat kang gawin kaysa mag-relax, 'di ba?
Hmm. Mm, minsa oo. Minsan, ano, 'no, 'pag magbabasa ako na gano’n, "Ay, oo, may gagawin pa ako na gan'to, hmm, gan tapos iban mada-divert na sa iba. Gano’n lang naman 'yong routine eh.
Though, ayun nga, oo, parang i-reframe mo lang 'yong pahinga bilang, ah, bahagi rin siya ng productivity. 'Di naman siya sa kumbaga i-da-divert mo sa kung saan, talagang ipa-prioritize mo lang 'yong pangangailangan mo para kahit papaano ay nagkakaroon ka ng kakayahan, na i-replenish 'yong energy, di ba? Para hindi ka rin maumay sa ginagawa mo, tapos pagbalik mo sa dati mong pinagkakaabalahan or responsibilidad mo, talagang alam mo naka-recover kahit papa'no. So, mag-set ka lang ng intentional na rest time, di ba? So, paalalahanan mo rin 'yong sarili mo na, hindi talaga reward ang pahinga eh, kumbaga essential ‘yan, kailangan talaga ‘yan. So ang pahinga, hindi siya luho o kaya reward at ‘yan ay pangangailangan para talagang mag-function nang mas maayos.
Mm. Mm. Oo. Hmm, ala oo. Sabagay, tama ka naman. Tsaka talagang siguro may effect, sa mood yung ano, yung yung pagga-gadgets, pagfo-phone, 'di ba? Parang ina ay, hindi ko alam. Basta may scientific din na ano, eh, explanation yung kapag gumagamit ka tayo ng phone is may epekto 'yon sa parang sa, I think, sa hormones. Kaya nagbabago yung ano, nagbabago yung ating mood. Kaya sabi ko, siguro gano'n sa akin. Sa tingin mo?
Ayan. Oo, malaking bagay din talaga yun kasi, kumbaga nagiging standard siya, nagiging basehan siya, kung ano yung mga gusto mong makita, 'di ba? Parang kahit papa'no, eh, umaandar talaga yung utak, eh. Kumbaga, naka-on siya. So, kapag ganun parang laging naka-alert, parang laging kailangan na, ah, maging ganun, or kumbaga, lagi mong sina-satisfy yung sarili mong, um, kagustuhan. So, kapag talagang ganun, minsan, eh, nasa-sacrifice din yung oras, and yung energy sa pagtulog. Kaya ang ending, nako-compromise yung panahon mo para sa sarili mo.
Mm, oo. Ganun nga ang ano, ganun nga actually ang nangyayari. Kaya anong routine ang dapat kong gawin? Anong maisu-suggest mo kaya?
Ayan, siguro, ah, kailangan
Para mm. Para kahit paunti-unti, na'y masimulan ko or ma-improve ko, mare-train na ma-reprogram ko yung aking mood, mga ganun.
Ayan, um, siguro, um, kailangan mo munang ma-realize 'no na hindi lahat ng pahinga 'no ay pare-pareho minsan akala ng iba 'no na kapag nagre-relax eh, talagang kumbaga isa na yun sa talagang dapat mong gawin sa buong araw, pero hindi siya minsan tugma sa pagod natin. Halimbawa, kapag mental pagod pero social media pa rin ang pahinga, siyempre hindi ka pa rin makakapahinga kasi, ah, kahit papaano umaandar pa din yung, um, yung isip mo. Kung baga nade-drain ka pa din nga eh, kumbaga. So, kapag mentally drained, mas maganda na, ah, quiet activities lang pwede kang magpa-music, pwede kang mag-walking, di ba? Tapos kapag emotionally heavy naman, sabihin natin masyadong mataas yung emosyon. Pwede kang magkaroon ng journaling o kaya ilabas mo siya sa notebook or sa kung saan man pwede sa kaibigan, di ba? Magkaroon kayo ng deep conversation para kahit papaano eh, hindi siya naiipon sa loob mo. Tapos kapag physically tired ka naman, siguro pwede kang mag-stretching, matulog, di ba? O kaya mag-warm shower bago matulog, para kahit papaano eh, pakiramdam mo eh, nailalabas mo yung mga ganitong stress or sal sa laba sa loob ng katawan mo. So, unang una, hanapin mo muna yung pahinga talagang tugma sa klase ng pagod, kasi hindi lahat ng relax ay talagang nakakabawi no?
Mm. Oo. Mm. Mm. Oo. Mm. Oo. Oh, kaya siguro 'yong ano, siguro 'yong sinabi mong mga suggestion. 'Yong, ah, pag-ano, ano no, no, warm ano, warm shower sabi mo?
Mm.
Cold shower. Ayun siguro yun, isa yun. Kasi minsan dito, lalo na dito sa'min, 'no? Ah, medyo ano, medyo, ah, mainit dito. Tapos, kapag gagawin mo gagawin kong magbasa parang, ah, ang init parang lal yung mood mo talaga nagcha-change uncomfortable kaya siguro yun yung ano isa sa gagawin ko. Kasi journaling, eh, minsan u nawawalan din ako sa mood kasi anong ilalagay ko don kahit nailagay ko lahat 'yong mga damdamin ko nawawalan talaga ako ng, um, motivation din. Kaya wala rin. Kaya siguro 'yong kailangan kong gawin 'yong s 'yong sinabi mo, isa 'yon sa ano, the best na puwede kong gawin. May iba pa ba na ano, <smacks lips> mm, um, isasuggest ka kaya?
Ayan, alam mo talagang ganun, eh, kumbaga ang hindi makahanap talaga ng tamang mood para mag relax, eh, kadalasang hindi naman dahil tamad ka o kaya mali sayo kundi dahil overloaded yung isip. May guilt sa pahinga o hindi tugma kumbaga yung paraan ng pahinga sa, sa uri ng pagod mo. So, ang susi talaga, 'no, eh, tandaan mo na na dapat nandiyan yung intentional rest, pabagalin ang isip, piliin ang tamang uri ng relaxation. At tanggapin na ang pahinga, ay, bahagi talaga ng pagiging functional hindi naman siya kahinaan.
Mm. Hmm, <clicks tongue> oo sabagay, 'no? Pero alam mo, ah, gagawin ko talaga yung mga na-suggest mo at sana makapag, ah, matagum ma matagumpay na magawa ko yan para sa gayon, ay, ah, productive and effective yung aking pagpapahinga lalo na yung panonood ko ng mga movies, pagbabasa at tsaka yun nga pag-uunwind. Maraming salamat sa payo mo, ah.
Maraming salamat din sa pagbabahagi, no, at sa, ah, sap ka isa kong isang karangalan ko na talagang pakinggan ka rin. Kaya, ayun tuloy-tuloy lang sa pagpapahinga and pakiramdaman mo rin lagi yung sarili, no? Kaya ayun, maraming salamat, paalam.
Sige.